É, eu acho que foi isso, porque assim, ele tinha um animal a vida toda na f na casa dele, só que ele tinha um cachorro grandão, eh, e a a perspectiva de animal que ele tinha era diferente da que eu gostaria de ter quando eu tivesse um filho. Oh, <chuckles> um filho pet, né. Porque ele ti é, ele tinha o cão dele era muito grande, era um pastor, ele ficava preso, preso assim, ficava sempre em um mesmo ambiente, que era na garagem, então, eh, ele sabia, ali, que ele comia, que ele passeava, aquela coisa básica. E a partir do momento que a gente decidisse ter um um pet, ele iria fazer parte da nossa vida de uma forma integral, então, eh, coisas totalmente diferentes, né. Infelizmente hoje tem pessoas que acham que ter um animal é simplesmente dar um lar para ele dar comida, e eu vejo de uma total perspectiva. Uhum.
Tá. Ah. Certo. Uhum. <chuckles> U um filho pet. É. Aham. Certo. É, é verdade. É. É, não. Eu também vejo diferente. É, você tem que fazer parte, se você não está se ele não fizer parte da sua vida, ali, né, se você não puder levar ele, então é melhor nem ter mesmo, né.
Uhum. Olha. Com certeza, total. E no momento que a gente pensou em ter um pet, que meu marido meio que estava resistindo, ele começou a ele é assim, eu vi um um uma frase uma vez que disse que assim o, eh, "que o que o marido tem a leve tendência a agradar a esposa", né, então. Eu achei bonitinho isso, aí meu marido tem essa leve tendência a me agradar, pensar: "hum, preciso fazer alguma coisa para agradar ela", e ele me escutou.
É. Ai, olha, hã. Aham, é mesmo. Tá. Tá. Vo porque por exemplo, você acha que esse agradar, porque tudo bem, ele já teve animal, então assim, não é uma coisa que seria totalmente nova para ele, a única diferença é que eles tinham um cachorro grande, né, e agora, por conta do espaço, vocês teriam que ter um cachorro pequeno. E você acha que, eh, essa foi, por exemplo, a forma de te agradar, porque ele gostava de cachorro grande, mas aceitou um cachorro pequeno só para te agradar?
Uhum. Uhum.